آه أوي، أوي، أوي بقى أنتِ جيتِ لي على الجرح، لإن عزومة رمضان بتبقى صعبة جدًا، جدًا، جدًا. يعني
ليه، إيه السبب، إيه الصعوبة اللي بتبقى فيها؟
آآ أولًا بقى الناس بتبقى صايمة واخدة بالِك. وبت بيبقوا بقى يعني آآ يعني منتظرين بقى حاجة يعني بيبقى كُلّه جعان وعايز ياكل بقى يعني كمية أكل كبيرة، مش كده بس كمان أنا لازم اهتم بموضوع العصاير في رمضان جدًا و ويعني موضوع العصاير ده لازم يبقى في تشكيلة كبيرة و وموضوع إنِك أنتِ تفطريهم بقى إن أفطّرهُم على حاجات بقى اللي هي زي البلح والخُشاف وال الحاجات دي برض آه، المشروبات الرمضانية م بتبقى مُجهِدة شوية.
مشروبات الرمضانية يعني أنت

بُصّي، اختيار الأكل اللي بيرضي كُلّ الضيوف بيكون دايمًا مهمة مش سهلة خالص، عايزاكِ بقى كده تقولي لي إيه هي أو أنتِ إزاي بتختاري الأكل لمّا بيبقى جاي لِك ضيوف؟
آه فعلًا، دي حاجة مهمة جدًا ومش سهلة زي ما أنتِ قُلتِ بالضبط كده. يعني أول حاجة باعملها إن طبعًا أبقى عارفة عدَدْ الضيوف دُول قد إيه الأول؟ يعني أعرف عدَدْهُم قد إيه، أعرف بيحبّوا إيه، آآ، ما بيحبوش إيه، هل معاهم أطفال؟ آه طبعًا، العدَدْ عشان الكميّة اللي أنا هاجيبها أبقى عارفة هاجيب كميّات قد إيه، هل معاهم مثلًا أطفال صغيّرين؟ هل في مثلًا كبار في السن، في حاجات معيّنة سنانهُم مثلًا ما بيقدروش ياكلوا حاجات معيّنة؟ يعني حد عنده حساسية مثلًا أكل أو كده، برضه لازم أعمل حساب ال ال يعني التشكيلة دي كُلّها، عشان ما أزعّلش حد يعني بمعنى أصَحّ، ف آه.
عدَدهُم بيفرق؟ ده أنتِ بتهتمّي بأدق أدق التفاصيل كده.

لأ، بُصّي هو آآ أنا ما ب ما ب ما باميلش أوي لل للبانيه، أو سواء بانيه بقى يعني فراخ أو لحمة أو كده، لأ، ما باميلش ليه، لأن ده الناس كلّها بتعملها في بيوتنا يعني، باحب أعمل الحاجة اللي هي تبان أ تشرفني قدّام الناس، فاهمة قصدي؟ يعني أيوه، تبقى حاجة كده يعني فخمة. <laughs> أيوه، بالضبط كده، لأ، بس ما أنا هابهرك برضه دلوقتي يعني، هابهرك بحاجة يعني حاجة هتستغربي لها يعني، ما هو بعد العزومة آه، بعد العزومة يعني هم كلوا الأكل بقى اللي أنا عاملاه بقى لي أسبوع، أنا باقعد أسبوع ما ما باعملش حاجة.
أيوه بقى <laughs> أيوه، طلّعي روح نادية السيد اللي جواكِ. <laughs> امم. احكي لي، ابهريني. <laughs> واخدة واخدة إجازة من المطبخ، خلاص رفعتِ شعار مغ مُغلق للتحسينات.
<giggles> بالضبط. مُغلق للتحسينات، و وخلاص بقى يعني الأسبوع اللي بعد العزومة ده يالّا كُل الأكل، ما حدش يقول لي حاجة، والأكل موجود، و وباشيله لهم بقى في ال سواء في الfreezer أو في التلاجة، وطلّعوا بقى وكلوا كلّ يوم نفس الأكل، ما حدش يقدر يعترض. <chuckles>
حدش يكلمِك خالص. إيه ده! يعني أنتِ بتعملي كميات أنتِ بتعملي بتحبي تعملي كميات بزيادة شوية، علشان ولو اتبقى ما ب ما ب ما بيضايقكيش، أنتِ بت بتفضلي تاكلي منه عادي بعد العزومة.
آه بالضبط. آه، فعلًا، والله أنا في عزوماتي فعلًا باعمل كميات كبيرة جدًا، لإن زَي ما قُلت لِك العدد بيبقى كبير، و ويعني بيبقى مغطي أوي، يعني ال الناس اللي موجودة، ف فحتى بيفيض أكل كتير يعني، فده طبعًا أنا باستغله بقى إن أنا أريّح بقى. <chuckles>
بتحبي دايمًا. <laughs> حاجة حلوة، طب قولي لي لو عندِك عزومة، بس أنتِ دايمًا مرتبطة بميزانية، بتحاولي إن أنتِ ت ت تتحايلي على الموضع، بيبقى ليكِ مثلًا ترتيبات معيّنة اقتصادية، والّا عادي؟
آه. امم.